Olha, tem, tem sim. uma questão que atualmente é interessante pra mim é a questão da minha especialização, né, que eu quero muito fazer aqui, mas, é como se: "Ah, tá, vou ter que trabalhar, pagar caro e fazer", sabe, não sei se é é um parece tão distante, sabe, inalcançável? E aí eu fico com esse sentimento de apatia, um pouco, sabe, apatia por, será que eu estou fazendo o desejo certo? Será que é uma prioridade mesmo ou é só uma vontade? Eu não estou conseguindo definir, entende?
Uhum, sim, agora eu entendi perfeitamente, né, acaba que você está com uma dificuldade de criar uma prioridade, um objetivo, aonde você consiga manter o foco. E você só vai identificar isso tentando, sabe, isso você não vai conseguir definir e criar uma nova prioridade, sem tentar fazer algo diferente do que você vinha fazendo. Eh, pense pelo lado positivo, o 1º passo que você queria, que era mudar de país, era chegar em um novo país, isso você já conseguiu. Então, agora, nesse processo de redefinir o que realmente você quer, o que realmente, eh, você quer colocar como prioridade, você precisa fazer uma análise. Então, eu te aconselho a fazer uma lista. Lista isso numa folha de caderno, em um diário ou até mesmo, se você for do mais do visual, compre um quadro e anote, né, fazendo anotações ali que te ajudam a identificar os seus valores básicos. E o que que é mais importante? Se a sua carreira for algo importante, que você quer retorma retomar, eh, pesquise por, eh, soluções como cursos, como, eh, cursos online, cursos presenciais, e você identifica ali se, no país que você está, no local, na cidade que você vive hoje, se existe o curso ali na área que você quer seguir, pra ver su para você pelo menos retoma isso e vê se é prioridade. Só que, antes disso, você tem que tentar, sabe. Não tem como você redefinir uma prioridade sem você tentar fazer ela. Então, eu te aconselho muito a listar tudo no no papel, o que que são os valores básicos pra você, algumas prioridades, se é curso, se é faculdade, se é trabalhar e fazer uma reserva de dinheiro, se é você fazer amizades ali com outras pessoas, aprender o idioma, sabe. Lista isso e foca em uma dessas coisas. Você acha que isso te ajudaria a identificar o que que seria a sua prioridade no momento?